जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और अ, देखिए मैं एक साथ में इसके ये भी मानता हूँ कि अ, कहीं न कहीं हमारा आजकल जो एक एजुकेशन सिस्टम है, जो परीक्षा लेने का एक तरीका है और पढ़ाने का एक जो तरीका है, जैसे अब आप जैसा बता रहे हैं कि बच्चों को जो है बात भी नहीं करने दी जाती है। अ, तो मैं मानता हूँ कि इससे ए ए इसके माध्यम से हमें जो है बिल्कुल एक अ, स्लेव क बनने बनने का एक जो है अ, मैं मत मानता हूँ कि एक ट्रेनिंग दी जा रही है, ना कि एक अच्छा एजुके ऐ नहीं, ना कि एजुकेटेड बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि देखिए, चुप रहने से एक बच्चे जो है अपने आप को एक्स्प्रेस करना नहीं सीख पाएँगे अच्छे से और कहीं न कहीं इतना अगर उनको डिसप्लिन में रखा जाएगा तो अ, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है डरा-धमका कर। तो मैं मानता हूँ कि देखिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और अ, कहीं न कहीं बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट में लर्निंग मिलनी चाहिए। इस पर आप क्या मानते हैं?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और जैसे मैंने बताया था, मैं शिक्षक हूँ तो मैं भी यही प्रयास करती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि, "देखिए आप बात कीजिए बट मेरे तक या क्लास के बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, आप बात कीजिए। और जिस वक़्त मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, उस समय बात मत कीजिए। आप खाली बैठे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, तो आप बात कीजिए, अपने दोस्त के साथ बैठिए।" जो आप मैं अ अपने क्लास को कोशिश करती हूँ फ्री रखूँ ताकि बच्चे जो हैं ना, सीखें चीज़ें, अ, सिर्फ क्योंकि पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं होता। तो ये चीज़ मेरे को भी आपकी बहुत अच्छी लगी कि हमें थोड़े एक फ्री एनवायरनमेंट बच्चों को देना चाहिए, उनकी ओवरॉल डेवलपमेंट के लिए। नहीं तो अ, बच्चों की डेवलपमेंट कहीं न कहीं हिन्डर कर जाती है अ, क्योंकि जी, जी, जी बिल्कुल।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, देखिए, मैं जो है आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और कहीं न कहीं आपने जैसे बताया कि अ, कहीं न कहीं एक डेवलपमेंट हिन्डर कर जाती है, मैं आपकी इस बात से भी अ, जो है बताना चाहूँगा आपको कि बहुत हमारे जैसे हम देखते हैं कि सिर्फ हिन्डर ही नहीं, इसके माध्यम से मैं जो मानता हूँ कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है आजकल। बच्चे देखिए कितने मायूस से रहने लग गए हैं, बच्चों के ऊपर एक परीक्षा का जो है कितना ज़्यादा दबाव बढ़ने लगा। मानता हूँ कि देखिए, इससे उनकी सोचने और समझने की एक क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, इतने प्रेशर और अ अ, जो है तनाव के चलते। तो मैं मानता हूँ कि देखिए, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि देखिए हम वो बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर कहीं न कहीं उनको इतना अ, तनाव हम अभी से ही बचपन से ही देंगे, तो उनको आगे चलकर जो है बहुत सारी समस्याएँ आएँगी। और इसके अलावा देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे जो है आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम जो है अ अ, परीक्षा के साथ और भी ऐसे का कार्य कर सकते हैं अ अ, ऐसे टेस्ट रख सकते हैं प जिसके माध्यम से हम बच्चों का एक आंकलन कर पाएँ अच्छा और मैं आपको बताना चाहूँगा अ, देखिए, मैं उम्मीद करूँगा, हमारी बातचीत फिर से होगी और मैं आपसे और भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर पाऊँगा। जी, धन्यवाद।
हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी। जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करूँगी कि मेरी आपसे फिर दोबारा बात हो और आपका दिन शुभ रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी, हाँ जी।